Mhm, oke. Heeh, menarik-menarik. Jadi Kakak sem ini ya, berarti kalau lihat bulan itu suka ngebayangin gitu, suka berkhayal. Sama sih Kak sebenarnya, <chuckles> jadi kalau ngelihat bulan itu suka berkhayal. Apalagi dulu tuh, eee waktu kecil ya, ibuku tuh suka cerita gini, eee, itu tuh bulannya di sana itu kan kelihatan ya, ada, eee beberap apa ya, sebagian yang warnanya itu enggak terlalu tebel gitu. Jadi kayak yang lainnya tuh putih tapi, eee apa namanya, ada sebagian yang warnanya itu agak-agak kayak pudar gitu loh. Nah, kata ibuku di sana itu tuh, eee, ada, mmm, binatang yang pernah dilempar ke sana gitu. <chuckles> Gimana sih maksudnya? Binatang percobaan yang disuruh hidup di sana. Eee, binatangnya itu semacam apa ya? Aku lupa sih, tapi kayak di memoriku tuh, semacam anjing atau serigala gitu, kalau waktu dulu. Heeh, karena waktu kecil banget sih, itu dia. Kayaknya itu ibuku juga mendongeng sih ya, <chuckles> tapi enggak tau. Tapi, mmm, ini ya Kak ya, emang dulu tuh emang ada misi buat ke bulan enggak sih waktu itu tuh, sempet kayak, e orang zaman dulu tuh emang Mhm. Nah itu heeh, Kakak ini, apa namanya, s ada ini enggak, pengetahuan sendiri gitu, tentang, eee, misi ke bulan waktu dulu gitu.
Oke, kalo menurut Kakak gimana nih? <clears throat> Mhm. Iya, betul. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Iya iya, betul. Mhm mhm. Nah. Iya betul. Mhm. Mhm mhm. Betul betul. Mhm. Mhm mhm. Iya. Nah, iya. <chuckles> Hmm. Mhm. Mhm mhm. Hmm, iya betul. Nah, iya betul sih. <chuckles> Mhm. Mhm mhm. Oh, iya betul. Eee, i Iya. Mhm mhm. Iya betul sih.